Sì, ma principalmente perché ci metti molto meno a fare un piatto di pasta piuttosto che fare un piatto della Repubblica Ceca, perché cioè, ehm, lei diceva: "No se mangiare questo andiamo al ristorante." Che effettivamente ai tempi costava pochissimo, comunque ancora costa poco perché loro di là hanno ancora la corona, ehm, ceca come valuta, quindi costa poco. Però sai è proprio complesso, cioè la carne deve stare in forno 6 ore, cioè mia madre, ehm, piuttosto c ma va figurati. <laughs>
Certo. Eh v davvero. Quindi insomma, ci sono dei processi di cottura molto lunghi, mi sembra di capire, rispetto a quelli italiani. Ma da cosa dipende questo processo di cottura, è proprio un modo che hanno loro di cucinare o dipende anche dal tipo di carne che adoperano?
Molto lunghi, sì assolutissimamente sì, eh. No, ehm, principalmente per ammorbidire la carne, proprio per farla sfilacciare, proprio quella carne che si scioglie e o che si cioè la la puoi ta tagliare con la forchetta quasi, non c'è neanche bisogno del coltello. Però ecco in questo mia zia, ehm, lei lei sì lei invece era tipica donna della Repubblica Ceca, lei cucinava qualsiasi cosa, ci pre portava e questo che e e anche l'altra mia zia anche lei, ehm, che è venuta a mancare purtroppo quest'anno. Lei fino all'ultimo, 84 anni lei stava in cucina a fare le torte, ogni volta che mi vedeva nonostante io fossi a un fuscello di 90 chili, perché poi io sono una categoria massima per il mio sport, lei sempre mi vedeva magra e sempre mi dava da mangiare, quindi. <sucks teeth> Eh.
Okay. Mh, mi dispiace. <laughs> Okay. E quindi ti propinava sempre qualcosa da mangiare. E dimmi, ci sono
Sì, sì, no, ogni tanto vedevi che spuntava con i biscotti e la torta, il gulasch, e questo e quell'altro e knedlíky che sono i gnocchi.
<chuckles> Insomma, non mancavano le cose da mangiare. E dimmi un po', ci sono delle delle tradizioni, <smacks lips> ehm, che ti porti dietro questa meravigliosa cultura?
No, assolutissimamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh allora per Natale intanto, ehm, noi al 6 arriva San Nicolas, ma arriva anche, ehm, il diavolo e quindi distribuisce carbone, ma ci sono queste figure letteralmente, cioè ci sono i bambini che piangono, cioè fa spavento a vederli, questi costumi. Sì, no, ma in Repubblica Ceca diciamo che i si no, i ragazzi l li crescono, cioè ci han sempre cresciuto, anche per esempio a Pasqua, c'è o ehm, c'è questa canzoncina che odi odi dopro vodi dei te vez malovani ne datli malovani de tash bombilia eccetera eccetera. Praticamente si di, ehm, si, mhmm, dipingono le uova, devi dipingere le uova e poi il giorno di Pasqua arrivano i ragazzi a suonare il citofono e hanno queste fruste fatte in rami intrecciati di credo sia salice o comunque insomma una pianta molto flessibile e se tu non gli dai ste benedette uova loro ti corrono dietro frustandoti.
Mh-mh. fanno anche un po' paura. <chuckles> Okay. Ah-ah. Sì. Ah-ah. Comunque delle de de certo, ah-ah.

Assolutissimamente, al di fuori della casa di mia madre, che oggettivamente, ehm, ha odore di casa per me. È un po' compli complesso da spiegare, però, ehm, e poi anche gli alberi, i suoni, ehm, sai gli uccellini che fanno sempre il nido nello stesso posto, ehm, mhmm, i paesaggi che, più sì magari p più o meno cambiano, perché magari ci costruiscono qualcosa, però il parco che rimane quello, sapere che se vai lì trovi questo, l il cibo che, ehm, ehm che che mangio, che sì.
Mh. Che meraviglia. Proposito del cibo, da come vivevi questa anche questa differenza culinaria? Ecco, la tua mamma in casa, ehm, crescendo appunto tra 2 culture, immagino che anche in tavola, ci fossero delle influenze ceche, no, quindi, tu come vivevi questa
Mh-mh. Allora, in realtà in realtà, e spero che non mi venga a prendere, ehm, dall'oltretomba mia mamma per sgridarmi, mia mamma era assolutamente negata, cioè, mia mamma era il tipo di donna che per carità un sacco di talenti, ma sarebbe stata capace di bruciare anche l'acqua, ehm sì, qui Ehm, diciamo, l'unico piatto che l'unico piatto che aveva imparato a fare della cucina ceca, era era il gulasch, e quello onestamente mi manca, anche perché sì, s'è portata l
<chuckles> Okay. Okay, <chuckles> quindi non non non era magari molto ferrata, ecco. Ah, eh, quello so che è un piatto molto diffuso, molto buono, ecco.
Sì sì, no poi il gulasch ceco, diciamo che non è piccante come, per esempio, quello ungherese, che, mi piace un sacco, eh, però faccio un po' fatica. L l lei, proprio lo faceva bene come lo faceva mia nonna, se non che, ehm, giustamente ha deciso per punizione mia, boh, non so cosa le avrò fatto, però di portarsi la ricetta nella tomba, e quindi io non saprò mai come lo faceva mia nonna. Però, diciamo tutti gli altri piatti mia mamma è sempre stata per la cucina italiana, ecco mia mamma era per la dieta mediterranea, era convinta che facesse bene; e effettivamente, cioè, ehm, mia mamma
Ahia, mh, okay, questo Mh-mh. Okay, quindi insomma, ehm, in qualche modo portava chiaramente accenni della sua cultura, però si manteneva più sullo stile alimentare italiano.
Diciamo che, ehm